Ya, ben şu an, eee, her şeyden önce Türkiye'ye bilet almak istiyorum. <laughs> Yani, gerçekten o kadar ağzım sulandı ki! Hatta, emm, pamuk şekere de geri döneyim: Daha bugün, eee, evde pamuk şeker ya yapımı baktım. E, ben pamuk şekeri o kadar severim ki! Yani, onun Eee, yine tabii ki deneyim, işte, ımm, işte, küçükken hani o, eee, lunaparklara gidilirdi falan, orada yenirdi. Evet ya, o bir yaza ait bir şey, eee, ya da onun yerine, hani, bir, eee, çubukta elma, eee, böyle bir, ımm, tam adını Hah, elma şekeri, evet! Onu hatta evde bir kere yapmaya çalışmıştım ama yaktım falan. <chuckles> Öyle şeyler var.
<laughs> İştahlar bir açıldı, değil mi? <chuckles> Hı hı. A! <chuckles> Ah! Değil mi? Hep orada olurdu. <chuckles> Hı hı. A, elma şekeri! Doğru. Evet. Heh. İyi cesaret evde yapmaya çalışmak da çok kolay şeyler değil çünkü, yani, pamuk şeker de elma şekeri de. Ki, hani, her yerde olmaz, özellikle Türkiye'de lunaparklarda dediğin gibi ya da, böyle, büyük parklarda bazen ya da sahil kenarlarında, hani, eee, dağıtan, böyle, yaşlı amcalar falan olur ya, onların oluyor. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Ay, ya, o günler <chuckles> nerede şu an? Oraya gitmek istiyorum. Bu arada bu benim için ekstra zor bir, eee, konu oldu çünkü, eee, şu an 21 günlük kendime hedef koydum yakın arkadaşlarımla birlikte, "Şeker tüketmeyeceğiz." diye. <chuckles> O yüzden markete gidip yani, markette burada pamuk şeker bulabiliyorum ama alamıyorum bu pazara kadar en son. <laughs>
Hımm. A! Çok fena! Eee, bir yaraya parmak basmış gibi hissettim ben de şu anda. Olsun, sonuçta k "sayılı gün çabuk geçer" diyerek belki sonrasında denemek istersin, eee, tekrar pamuk şeker falan. Yani gerçekten çok, çok, çok keyifli bir sohbet oldu. Eee, iştah açıcı da oldu. Eee, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim sana.
Evet, aynen. <chuckles> Evet. <chuckles> Son 5 gün. <chuckles> Evet. Evet, kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, benim için de çok güzel bir sohbetti. Kendine çok dikkat et. <chuckles>
Sen de. Görüşürüz.

Doğr anladım. Ya peki, eee, şimdi az önce bir şey dedin. Ben orada bir minik takılı kaldım. Eee, dedin ki Ankara sokaklarında soğukken böyle mısır. Peki şimdi Ankara sokakları deyince, yani sokak lezzeti de konuşunca direkt insanın aklına bir Ankara'nın simidi geliyor çünkü meşhur. Peki sen sever miydin, Ankara simidi? Hatta her giden yani, ııı, mutlaka yiyor meşhur da. Böyle sever miydin, alır mıydın veya, eee, ne sıklıkla yerdin? Ondan da bahseder misin? Merak ettim.
Ha ha. <chuckles> Aynen öyle. Çok severim. Hı hı. Evet, ben simit çok severim, bütün hamur işlerini çok severim. Aslında şu anda tam ülkesindeyim yani İtalya'ya geldim. Başka hamur işleri <chuckles> var burada da ama gerçekten simitin, eee, yerini de bir şey tutmuyor ya. Yani hani mesela burada tatlı olarak kruvasan var, emm, ama biraz daha simit, eee, yani gerçekten Türk kültüründe çok önemli bir yeri var. Yani oturup, ımm, işte belki bir, eee, bakkalın önünde b bir arkadaşınla yiyebileceğin bir şey de olabiliyor. Belki işte, ımm, sokak, ııı, simitçisinin, eee, böyle güzel bir ritimle, eee, sokaktan geçerken eee o bağırışını duymak ve hani annenin, aynen, annenin babanın işte, eee, hani buraya bir, eee, iki üç simit gibi böyle bir el işareti yapması, ya hepsi inanılmaz geliyor bana bunların, emm, ve tabii ki buradaki bir kruvasanı öyle bir, eee, romantizm yaşayamıyorsun buradaki kruvasanla.
Hımm. O! <chuckles> Çok iyi. <chuckles> Hı hı. Değil mi? <gasps> Evet, evet. Seslene seslene geçmesi değil mi? <chuckles> Hı hı. Çok haklısın. <chuckles> Mümkün değil. Hastaneden ya da marketlerden gidip birer tane, o da işte kağıt poşete konur, eee, verilir ama tabii ki bir Ankara'daki simitçiyle olan belki sohbetin, belki o, eee, simit zevki, o çıtır çıtırlığın tabii ki yerini, eee, çok zor alır yani kruvasan kesinlikle. Peki şunu merak ettim. Şimdi simit deyince tabii ki bir sürü simit var. Zaten Ankara simidi ayrı bir şey yani. Daha çıtır, daha, eee, böyle daha ufak ve sert de oluyor ama bir de pastane simitleri var mesela. Sütlü simit var, tereyağlı simit var, hani daha yumuşak. Sen daha çok sokak simidi mi seversin yoksa böyle pastane simidi mi?
<chuckles> Evet. A kesinlikle! Evet. Evet. Hı hı. Evet.